Pues, mira, la verdad es que tanto mi esposo como mi hijo, son buenísimos para comer, entonces, eh, lo que se lo van a comer, con excepción del betabel, ¿por qué?, no me preguntes, pero a ninguno de los 2. Entonces, eh, a mí sí me gusta, entonces, cuando tengo antojo, pues, compro 1 chiquito y lo preparo para mí y, bueno, yo me lo como, ¿no? Pero la verdad es que tengo mucha suerte en ese sentido, porque, pues, sí, puedo planear como mis menús en función de lo que, pues, como que yo crea que es como balanceado, ¿no? Como, por ejemplo, pues, a lo mejor, no les voy a dar todos los días o no les voy a dar pescado o carne todos los días, ¿no? Como que trato de, un día pollo, un día carne, un día pescado, irle variando, ¿no? Y, este, y sé que, prácticamente, pues, todos se lo van a comer. Entonces, en ese sentido, no tengo no tengo ningún problema, afortunadamente.
<chuckles> Qué bueno. <laughs> Sí, sí, sí. Sí. Sí, es lo bueno. <chuckles> De variar. Sí. <laughs> No, eso está muy bien. Oye, y bueno, no sé, también, o sea, eso es lo bueno, ¿no?, que pueden comprar de todo. Y, pero también, no sé si también hay algo base que les gusta mucho, y que comen repetidamente también.
Pues, ¿qué será? Yo creo que, ah, lo que siempre hay en mi casa, o sea, pra hablando del tema de cenas, lo que siempre les gusta mucho, son las quesadillas, eh, los molletes, los hot dogs, de repente también, <chuckles> eh
Ajá. Ay, sí. Bueno, y son rapiditos, ¿no? ¿También?
también son rapiditos, exactamente, son muy prácticos. La verdad es que, eh, mientras ellos ponen las salchichas a calentar, otro ya está bue untándole lo que sea al pan, a mí me gusta pone eh, ponerles el jitomatito, la cebollita, o sea, hacerlos como más completos. Entonces, como que ya tenemos nuestro sistema de noche de hot dogs, ya cada quien sabe lo que le toca hacer, ¿no? Este, ¿qué otra cosa? Siempre tengo bolillos, me funciona mucho tener, este, el bolillo congelado, ¿no?, para que si alguien quiere hacerse como una torta, este, un mollete o luego les gusta así como el pan tostado con, eh, mantequilla y mermelada, así también el de bolillo. Entonces, como que sí me gusta tener opciones, sobre todo porque, te digo, que los 2 son muy buenos para comer, entonces luego, si no tengo tantas opciones luego me reclaman. <chuckles>
<chuckles> Ay, qué rico. <laughs> Sí. Ujú. Ay, qué rico. Ay, sí, es lo muy bueno. <chuckles> No, pero está bien eso. Igual, pues, sí, es comida también sencilla y, pues, ya también si se te antoja algo, pues, ya lo agarras, ¿no? Entonces sí, e está muy práctico también tener, pues, todos esos ingredientes para cualquier momento, porque, justo, son rápidos y también, pues, llenan porque, o sea, es carne, pan también. Entonces, sí, la verdad es que están llenadores, ¿no? <laughs>

Exacto, vamos a pecar. Y entonces, pues, bueno, mi hijo es el más feliz, obviamente, porque sí, ya espera con ansias su viernes <chuckles> de garnacha y, este, y, pues, bueno, no pasa nada, ¿no? Este, ahí lo lo complementamos también y nos sirve, y ese día vemos una peli, nos dormimos un poquito más tarde, ¿no? Sabiendo que es viernes y que al día siguiente, pues, no hay clase.
Mm. Ay, qué rico, sí. Sí. Sí, es lo bueno también, o sea, aparte de que, pues, es un buen momento en familia, pues, es esta este punto, ¿no? De que no es algo que haces de diario, entonces, pues, justo se espera el viernes con ganas porque es como de: "Ah, sí, ese día, pues, vamos a comer tal cosa", o sea, es todo, ¿no? Las papitas y eso, entonces se espera hasta con más gusto, ¿no? El poder decir: "Ah, sí, ese día, pues, sí podemos darnos el lujo", ¿no?
Exactamente, sí.
Son ocasiones especiales.
Exacto, sí, entonces, pues, yo sí soy como, eh, superpartidaria de que hay que tener todo un balance, ¿no? En nuestra alimentación, y no satanizar como ningún alimento, ¿no? No digo, obviamente, de ninguna manera de que es nutritivo, me queda claro <giggles> que no es nutritivo, pero yo creo que también se vale, y si si, por ejemplo, mi hijo, que hace mucho ejercicio, que comes na saludable toda la semana, que come muchas verduras, que come carne, que come todo, pues, la verdad es que no está mal en que de vez en cuando, pues, hagamos esta esta rutina de portarnos mal.
<chuckles> Claro. <chuckles> No, pero está bien. Claro. Ujú. Sí, la verdad es que, pues sí, no siempre, pues por ahí, te digo, mientras no es, como no es algo de siempre, no es de diario también, no es seguido y, pues sí, tienen una dieta balanceada, pues, eh, no pasa nada si de vez en cuando, pues, comen eso, ¿no? Igual, tal vez otro gustito, ¿no? Un postre, eh, un helado o algo así, ¿no? Ese tipo de cosas, pues, no están peleadas con una dieta sana, solamente hay que saber, ¿no? Cuándo cuándo comerla y cuándo no.
Sí, totalmente de acuerdo, hay que saber, este, llevar este balance. Y y, pues, bueno, eh, eso es lo que a nosotros nos funciona, y así es como básicamente nos organizamos. <giggles>
<chuckles> Sí. <chuckles> Sí. Ay, pues, está muy bien, te agradezco mucho, porque me contaras, pues, cómo se organizan para la cena, la verdad es que me parece muy bien, ¿no? Que que, pues, sea o, también un momento en familia, pero, pues, eso, te agradezco mucho por contarme, pues, esto.
No, pues, gracias a ti por escucharme y me gustó mucho platicar contigo, así que hasta la próxima.
<chuckles> <giggles>